É isso, porque eu me dei o direito de umas férias de 6 meses.
Hum. Que legal para esvaziar a mente, né? Uhum, uhum.
Eu falei assim: "Eu não vou, eu já trabalhei tanto, né". Que eu falei: "Eu posso, né, me dar 6 meses", e eu me dei 6 meses, e aí, eu acho que isso ajudou a me equilibrar, você entendeu? Eu precisava nesse tempo pra já entender quando era segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Quando era 8, quando era 9, quando era 10, que eu acho que até isso ficou misturado na minha cabeça.
Entendi. Nossa, que interessante. Aham. Aham. E e você já refletiu se por um acaso você tivesse feito algo diferente, por exemplo, eh, ter brigado um pouco mais por seus, eh, momentos de de férias, você você acha que teria mudado alguma coisa ou você acaba não pensando muito sobre isso?
Na verdade, eh, naquela época eu acho que os trabalhadores eles eram menos protegidos, inclusive, iss eh, sobre sobretudo nessa área. Então, eh, quando ela queria mandar alguém embora ela mandava, né, só que ag nós forma formávamos grupos éramos grupos, né, e a gente era muito unido, então, eh, eu não percebia quanto isso poderia me afetar e o quanto já estava me afetando, porque a minha vida ficou muito ali dentro. Eu gostava, porque era um lugar muito grande pra você imagina 200 pessoas, mais de 200 pessoas, era um local muito grande, tinha muito espaço, tinha muita coisa para fazer, tinha um grande parque atrás que era onde a gente ia almoçar
Ah, entendi. Uhum. Ah, sim, sem muito cerimonia, né? Uhum. Sim.
né, então, pra mim tudo isso era m era legal e eu sabia que ela não dava férias, não adiantava pedir a pedir.
Entendi. Ah, entendi, entendi.
Porque não era uma questão pessoal, era política da casa.